Allora, domandona ridondante, perché, ultimamente, le persone si pongono molto spesso questo problema. C'è pure chi non se lo pone, però, c'è chi se lo pone, ehm, di trovare una quadra tra la vita privata, e quello che è il lavoro, perché si lavora tante ore al giorno, si tengono a mente tante cose da fare, no, quindi, tu, personalmente, sei riuscito a trovare la tua quadra tra questa scel no, scelta, insomma, tra questo, ehm, equilibrio, no, tra l lavoro privat lavoro e vita privata?
Ovvio, mh, mh, mh. Allora, ehm, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, per quanto mi riguarda, soltanto dirlo, mi viene da ridere, perché è come dire, ehm, non so, pizza light o riunione breve, cioè son cose che non esistono, esattamente come l'equilibrio lavoro vita privata. O meglio
Mh. <chuckles> Perché? Mi interessa capire questo punto di vista, però. Perché cioè, non è, quindi, una mhmm, non un'equazione, però non stanno sullo stesso piano, secondo te?
Mh O meglio, esiste per 2 ore, il il venerdì, tra l'ultima call e il momento in cui qualcuno ti scrive: "Scusa, solo una cosa veloce". Cioè, non io ci sto ancora lavorando, eh. Lo dico letteralmente che, ehm, sono in un momento in cui, ehm, sto gestendo una startup, perché sono in un momento di pausa tra, mhmm, il mio vecchio lavoro e, forse, qualcosa che andrò a fare. E e in questo momento, in cui la startup, fondamentalmente, è in una fase di kick off, il confine tra vite privata e progetto lavorativo, ehm, è inesistente. Mhmm, allora, ti racconto una scena cult ehm, cult mia, ormai. Uhm, sono a cena con amici, ehm, stiamo mangiando una classica pizza, mi arriva una notifica Slack a a un orario assurdo, ehm, che diceva tipo di controllare un bug della piattaforma. Ehm, io rispondo: "Sì, dammi solo 1 secondo, sono sono a cena", mhmm, ti dico che, praticamente, finisco il di controllare questo bug che sono passate, no non so, non dico ore, ma forse 1 ora, quasi, con la pizza fredda; cioè, ehm, gli amici che stanno parlando di chi sì, sì, la, la cognizione del tempo, gli amici che parlano di boh, non lo so, stavano parlando di astrologia, sai quei discorsi che ti arrivano a fine serata, mezzi mezzi ubriachi. E in quel momento ho capito che, cioè non solo avevo perso la serata, no, ma avevo perso anche un po' il diritto a alla disconnessione da una certa ora in poi. Ehm, cioè, sai quello spazio dove non pensi, non produci, non risolvi niente.
Mh. Sì, così capisco meglio, dimmi. Okay. Tu avevi perso completamente la la cognizione del tem Tutto era di un sottofondo per te. <chuckles> Eri perso tutto. Mh. Okay. Avevi permesso a ad altre cose, di insinuarsi, in un momento che doveva essere solo ed esclusivamente tuo. Hai abbassato le difese in quel momen
Sì, perché la verità è che, m c quando ami il tuo lavoro o, in questo caso, quando una startup, uhm, è tua, e l' l’hai fatta partire tu, cioè, non sai più dove finisce e non riesci più, davvero, a capire, ehm, quando dovresti smettere. Mhmm
Okay. Eh, il problema è questo, perché molti dicono: "Io amo il mio lavoro". Però, mhmm, non so, tu sei d'accordo sul fatto che questa frase, possa dare al lavoro il potere di ingerire tutto lo spazio della nostra vita, della nostra attenzione, ma anche per non n guarda, lasciamo stare un attimino gli altri, però anche l'amore verso noi stessi. In qualche modo deve essere sacrificato perché si ama il lavoro che si fa?
All'inizio io avevo fatto il figo, avevo detto: "Comunque, allora, dopo le 19 non rispondo a niente. Ehm, si stacca, perché, comunque, anche se è una cosa che sto gestendo io, la sento molto mia, da una certa ora in poi". Cioè, 2 settimane dopo, a mezzanotte, stavo mandando 1 mail, no, con oggetto urgente, mhmm, quindi sì. Mhmm, uhm, regole non negoziabili esistono, ehm, te le puoi anche imporre finché, poi, non arriva l'urgenza e quindi, comunque, in ogni caso, poi le mhmm, ci passi sopra. Adesso ho imparato a salvarmi, con un qualche piccolo rituale, ehm, provo a mettere davvero una modalità non disturbare dalle 20:00 in poi. Ehm, chi il PC chiuso, fisicamente, quindi non posso cadere in tentazione. Magari, post lavoro, cerco di fare una passeggiata, o qualcosa che duri anche solo 10 minuti per dire al cervello: "Guarda che hai finito, cioè, smettila di fare il project manager, e"
Okay. Eh. Mh. Infranti. Ah, è stata da mhmm, da quella sera, che tu hai imparato, ad avere qualche accortezza in più?
Eh Ma sicuramente è stato un punto di svolta, anche mi sono reso conto che, mhmm, non potevo buttare una serata con amici, ehm, senza rendermi conto di quello che stesse succedendo, ehm, e quindi volevo uscire un po', no, da da quella trappola. Perché, poi, il problema non è tanto il lavoro ma, mhmm, ehm, quanto vieni, ehm, pingato, quando vieni ricam richiamato all'attenzione, cioè, quindi, 1 mail, 1 messaggio, ehm, soprattutto in fasi in cui stai creando qualcosa di nuovo, ehm, ti fa credere che il mondo crolla, no, se non rispondi subito. Ehm, poi, magari, apri la mai messaggio, e c'è semplicemente qualcuno che ti chiede: "Ascolta, ma possiamo, per caso, anticipare, che ne so, la riunione di domani?" Capito, u una sciocchezza. Nel senso, non stai salvando vite, cioè, stai solo decidendo a che ora chiudere il portatile, quindi
Ah. Eh! Se non intervieni subito. Ma, mhmm Esatto. Ma, le persone a te care, no, ad esempio, gli amici, una compagna, familiari; ti hanno mai fatto notare il problema? Ti hanno mai detto: "Guarda, effettivamente, stai perdendo stai sprecando del tempo, che potresti, veramente, goderti insieme a noi, per fare delle cose che potresti, semplicemente rimandare perché non sono così tanto prioritarie o urgenti"?
Allora, mhmm, vabbè, la mia è una condizione particolare. Nel senso, fino a, mhmm, maggio, ehm, che fondamentalmente lavoravo, mhmm, per una banca, ehm, che non era la mia, ma ci lavoravo e basta, ehm, avevo un certo tipo di approccio al al lavoro. Nel momento in cui, mhmm, da settembre, ho deciso di staccarmi per, ehm, mettere, diciamo, in piedi l'impianto di quella che era, poi, ehm, un'idea da troppo da troppo tempo rimandata, e ed è quindi è nata questa startup. È chiaro che, ehm, è diventato tutto molto, mhmm, <tsk> votato al lavoro perché il problema non è solo il tempo, ma la testa che rimane accesa e focalizzata su su quella cosa, no, cioè, poi tu puoi anche staccare alle 7:00 di sera ma, alla fine, tu sei a cena e e pensi: <sighs> "Forse sarebbe meglio ridisegnare la landing page del sito, perché fatta in questo modo" quindi, a un certo punto, ho dovuto letteralmente spiegare, no, alla alla mia compagna che non stavo fissando il vuoto a cena, mhmm, ma che stavo facendo una sorta di di debug mentale, in qualche modo, no, quindi, è chiaro che ora io cerco di applicare dei metodi perché se no, la vita era diventata impossibile. Ehm, durante le cene cerco di non tele tirare fuori il telefono, 0 notifiche sullo smartwatch, se devo controllare qualcosa chiedo sc quasi scusa, no, perché è una stupidaggine ma cambia, proprio per me la dinamica, ehm, quindi da da: "non mi consideri mai," no, durante la cena, a: "lo so che, invece, stai finendo una cosa importante," capito? Proprio che passa in maniera diversa al al partner quello che sta succedendo. La verità è che l'equilibrio non è fare a meno ma, forse, mhmm, è farti sentire presente anche quando, ehm, non lo sei del tutto perché, in qualche modo, la tua mente, no, eh, ha un po' il focus spostato su altro.
Mh. Okay. Difficile, mh. Però eri sei sempre proiettato lì. Mh. Impossibile. Chiaro, però sei entrato comunque nel Non sei No, ma infatti l'equilibrio deve essere questo. Non è una scelta che mhmm, presa 1 esclude l'altra, ma è proprio cercare di bilanciare i due aspetti. E cosa fai diciamo, hai appreso qualche strategia, qualche escamotage, qualche nuova abitudine con questa con l'occasione appunto di voler riequilibrare le cose?
Mhmm, allora, sì, ho sì, potrebbero anche essere dei dei consigli che posso dare che con me più o meno stanno funzionando. Allora, il tuo tempo libero va pron va prenotato esattamente come se fosse una riunione con un cliente. Quindi se sul calendario hai aperitivo o cena con amici o cena con partner, mhmm, non annullare. Cioè lo rispetti, punto. È è letteralmente un impegno, no, quasi equiparato a quello lavorativo. Nella mia testa questa cosa ha funzionato tantissimo. Ehm, vabbè, i le micro pause perché, mhmm, comunque quando sei in un flusso lavorativo di questo tipo, ehm, è importante anche settare delle delle pause in cui staccare. Dividi i device, quindi telefono del lavoro, telefono personale. Cioè, quando chiudi quello lavorativo, cioè è è un atto simbolico quasi, no. Cioè: "Basta, quello non lo guardo più", ehm, il mio telefono e il telefono del lavoro devono essere completamente separati. E poi non giustificarti, non giustificare a te stesso il tempo libero perché in Italia abbiamo un po' questa colpa culturale che, mhmm, se non lavori fino a tardi o se non lavori tanto sei in difetto, no? In realtà, cioè
Intanto con te stesso. <chuckles> Okay. Okay. Mh-mh. Come mai contestualizzi l'Italia?
Contestualizzo l'Italia perché, mhmm, è chiaramente il il Paese che, mhmm, in questo momento mi mi rappresenta, e mi sono reso conto che proprio culturalmente abbiamo, ehm, questa mania, no, ehm, di di lavorare di più perché così sembra che agli altri, ai colleghi, al capo, ehm, stiamo producendo di più. Ma in reav in realtà è una follia, perché stiamo ehm, quando stacchiamo noi esercitiamo diritto quasi sulla salute mentale, no, che è è comunque da da rispettare; il fatto che tu stia lavorando 10 ore magari io ne lavori 6 non non cambia se la mia produttività è uguale se non superiore alla tua. Però, uhm, agli occhi spesso magari di manager o middle manager che non sono in qualche modo, così empatici e non conoscono, uhm, la cultura del lavoro a fondo, ehm, come ad esempio capita in altri in altri Paesi, magari penso agli Stati Uniti, ehm, in Italia si ha un pochino questo questo gap no, da questo punto di vista e secondo me, è è sbagliatissimo perché fa male e basta.
Mh. Caro. Mh-mh. Anche perché talvolta, <clears throat> viene anche sminuito, ehm, il voler avere un hobby o il voler condividere agli altri di avere un hobby perché talvolta se si dice: "Io ho l'hobby x" molti ti dicono: "Eh allora chissà quanto tempo libero avrai a disposizione, io invece lavoro H24, no stop, nei weekend". No. Quindi effettivamente questa deformazione mentale, professionale, dell'essere sempre costantemente produttivi, anche andando a discapito, no, delle delle famiglie, dei figli, delegarli sempre agli orfanotro ehm, ai gli asilo nido piuttosto che a, mhmm, campi estivi, no. C'è sempre questa cosa di potersi dedicare quanto più possibile al lavoro. Ma, ehm, hai mai avuto, ehm, segnali anche tipo di burnout, irritabilità, difficoltà a dormire, perché eri sempre costantemente proiettato, mhmm, anche a questa startup che stava per nascere?
Cert S Cer Mhmm, <sighs> sì perché alla fine, ehm, cioè lavorare in una startup, uhm, per me <chuckles> un po' come stare in mezzo a un incendio, ehm, tranquillizzando tutti dicendo: "Tranquilli questo non è fuoco, è solo è solo la mia passione che <chuckles> divampa". Però in realtà, ehm sì però in realtà cioè, non dobbiamo, ehm, romanticizzare la stanchezza, cioè il burnout no non deve arrivare cioè non sei un eroe se dormi 3 ore a notte, capito? Non sei motivato, non sei il fondatore della startup che diventerà un unicorno, sei sei semplicemente esausto; e quando sei esausto per me non crei, non ispiri, non pensi e non sopravvivi, cioè, c'è poco da fare. Quindi secondo me, e e io ne ho avuti di momenti di burnout soprattutto all'inizio in cui, mhmm, ancora mi stavo districando sul saper, ehm, gestire e controllare la situazione, per me il vero atto rivoluzionario è staccare. Cioè dire di no a un'email non è disimpegno ma è proprio la gestione de della propria energia e e te lo dico io che, ti assicuro, all'inizio ho lavorato anche 16 ore per mesi, mhmm, pensando: "È così che costruirò la mia leggenda", ehm, ma no, perché in quel modo costruisci soltanto le occhiaie, e e la stanchezza. Mhmm
Bella questa questa metafora. Mh. Sì è vero, molti pensano che, mhmm, il fatto di dire che non dormono mai no addirittura alcuni dimenticano anche di mangiare, ehm, siano delle medaglie al valore, no. Mentre invece, mhmm, non non sono tali da andare a, mhmm, giustificare una un possibile calo di performance perché poi di questo si tratta che magari non sei produttivo, ma non sei neanche, ehm, diciamo soddisfatto tu come persona, perché poi sei sempre frustrato no. Hai sempre questa questa
Certo. Sì, sì, sì, sì. Ma no, ma certo, mhmm, io mi sono imposto proprio una regola che che che sembra spirituale, ma in realtà è per me p sopravvivenza che è: se non posso farlo, ehm, domani, ehm, con lucidità comunque non lo farò stasera da zombie. Cioè se una roba <chuckles> è complessa e ha bisogno di tempo, di certo non l non insisterò adesso, ehm, a farla in maniera poi magari t a trasandata cioè. Succede che poi il giorno dopo invece a mente lucida, riposato, lo fai meglio, in meno tempo, con meno odio verso il mondo. Cioè perché l'equilibrio davvero, no uhm, d non è fermarsi e capire quando quando basta perché, mhmm, non puoi dare di più e poi magari anche un pochino di di autoironia, un po' di leggerezza perché se ti prendi troppo sul serio, ehm, secondo me in qualche modo, mhmm, non vai da nessuna parte, no? Quindi l'equilibrio davvero, per me tra lavoro e vita privata, ma in una situazione che è contestualizzata e particolare, ehm, però in realtà poi la puoi mutuare anche su situazioni più più canoniche è proprio, uhm, imp imparare a gestire
Mh. Esatto. Eh beh, infatti. Mh-mh. Mh-mh. Tu hai detto che, mhmm Di dimmi, finisci il concetto.
No, no imparare proprio a gestire questo questo fragile equilibrio, no, tra quello che puoi fare e quello che non dovresti fare perché devi staccare.
Ehm, all'inizio della nostra chiacchierata hai detto che ancora ci stai lavorando, no. Però, da come parli sei abbastanza disciplinato, cioè hai appreso il tuo il tuo modo, no, di equilibrare entrambe le cose. Pensi che tu mi hai detto anche che sei in una fase di transizione, tutto quello che hai imparato, no, e che stai gestendo in questo momento, ehm, potrai tranquillamente metterlo in pratica anche in una situazione nuova del futuro, o ti destabilizza il pensiero di qualcosa che non sai come gestire?
Sì. No, no, mhmm, guarda io penso che l'equilibrio sia, ehm, come un muscolo che va allenato e in qualche modo me lo ritroverò. Quindi magari cambierà il contesto, ehm, ma la strategia di sopravvivenza sicuramente saprò metterla in pratica allo stesso modo.
Va bene, allora io ti ringrazio per aver risposto con così tanta sincerità e ti auguro una buona giornata.
Grazie a te per la chiacchierata. A presto.